Bugünlerde, eee, bir konu üzerine çok düşünüyorum ve kendimde şunu fark ettim. Eee, ben insanların, eee, benden bir şey istediği, eee, hani, şeylere çoğu zaman otomatik olarak "Evet." diyorum, "Uyarım." diyorum, "Tamam." diyorum. Yani, eee, ama onu istemiyorum. Ya, mesela evde dinlenmek istiyorum, dışarıdan geldim yorgunum, eee, arkadaşım mesaj atıyor, işte, "Yürüyüşe çıkacağım bana eşlik eder misin?" diye otomatikman "Tamam." diyorum ama istemiyorum yani, hani, onu kırmamak için, eee, hani, üzmemek için ya da, emm ya da bilmiyorum kaybetmemek için mi acaba? Yani, hani, çok düşündüm çünkü bu aralar bunun üstüne. Eee, "Tamam." deyip çıkıyorum ama böyle şey, eee, çok oflaya puflaya mesela. Ya da, eee, çocukları, eee, işte, okuldan gelmiş, arkadaş istiyor. Benim çocuklarımla oynamasını, eee, istiyor işte. "Gelir misiniz?" diyor ya da "Şuraya gideceğiz." diyor. Ama mesela benim kızım o anda, hani, kendime değil kızıma da yapıyorum yani diyor ki: "Ben evde, eee, kalacağım oyun oynayacağım evde." Diyorum ki, "A!" diyorum, "Bak arkadaşını çağırmış ama bak, hani, her zaman görüşmediğin bir şey. Hadi, gel, hadi, gidelim güzel olur." falan diye onu da ikna etmeye çalışıyorum mesela hayır dememek için. Ya, o kadar kötü ki, eee, bunu, eee, kendime yaptığım yetmiyor, eee, şeye de yapıyorum kızıma da yapıyorum. Mesela aynı şekilde, yani, eşim de hafta sonu evde dinlenmek istiyor mesela. Ben, eee, "Ama bizi çağırdılar." diyorum, "Gitmemiz lazım nasıl hayır diyeyim şimdi?" falan diyorum. O da istemiyor, "Niye hayır diyemiyorsun de, işte, hani, eee, böyle böyle bir bahane bul ve gidemeyeceğimizi söyle. Ya da de ki yani yorgunuz." Ama ben, eee, o hayırı karşı tarafa söyleyemiyorum.
Tamam. Hı hı. Evet. Tamam. Hıı. Evet. Hı hı. Tabii. Yani, öncelikle şunu söylemeliyim. Gerçekten sosyal ilişkilerde, eee, çok nazik, çok anlayışlı, hoşgörülü yani senin gibi aslında arkadaşlara sahip olmak insanlar için büyük şans ama burada anlattığın kadarıyla birazcık kendi sınırlarına yani başkalarına "hayır" diyememek için kendi sınırlarına, eee, girdiğin için bu durumu biraz böyle analiz etmekte sanki fayda var gibi görünüyor. Şey sormak istiyorum. Yani, sen birine ne koşulda "hayır" dersin? Mesela ne olursa o senin için "hayır" olur? Diyelim ki çok yorgunsun ve yine bir şekilde gidersin ama diyelim ki çok hastasın. Gerçekten yataktan fiziksel olarak kalkamadığında mı o "hayır" bir tek çıkar?
Öyle mi? <chuckles> Evet. Hımm. Tamam Eee, aslında evet, o zaman, eee, diyebilirim yani çünkü, eee, ş şu bahanem var yani, "Hastayım, size bulaşmasın." <chuckles> eee, hani, yine karşı tarafı düşünmüş oluyorum galiba burada da, yani. Eee, biraz, eee, kendimi, eee, ya, neden acaba kendimi düşünemiyorum? Öncelikle onlara bahane olarak, hani, "İstemiyorum." diyemiyorum, bilmiyorum. Eee, benim için çok zor oluyor yani karşı tarafı reddetmek, eee, ona, eee, "hayır" demek sanki, emm, onu üzecekmişim, kıracakmışım gibi ve bir sonraki, eee, teklifini bana yapmayacakmış gibi geliyor. Yani, hani, eee, "hayır" dersem bir sonrakinde belki de beni çağırmayacak. Eee, ya da bir şeyi bozuyormuşum gibi geliyor yani, hani, oyunbozanlık yapıyormuşum gibi geliyor ve o kişi ben olmak istemiyorum. Eee, mesela çoğu zaman arkadaşlarla mesela iki ikiden fazla mesela 3-4 kişi bir buluşma, eee, olacak; mesela gitmek istemiyorum ya, ben söylemiyorum ama biri, eee, ııı, i u şey yan çiziyorsa mesela, "hayır" diyorsa, eee, o zaman daha güçlü ben de diyebiliyorum. "A, evet, başka zaman buluşalım o zaman." gibisinden. Hani, böyle öncelik başkasından gelse diye mesela dua ediyorum. "Keşke biri şimdi, eee, iptal etse ya da, eee, karşı taraf iptal etse gitmesek." gibi yani "hayır", eee, rı "hayır" benden çıkmasın, başkasından çıksın, iptal olsun, eee, düşüncesi var ve hani, bundan, eee, gerçekten kurtulamıyorum yani ayıp ediyormuşum gibi geliyor.
Evet. Tamam. Hımm. Anladım. Evet. Evet. Tamam. Hı hı. Tabii. Hı hı. Peki, bir şey sormak istiyorum. Diyelim ki ayıp ediyorsun, ayıp ettin ya da, işte, bir plan vardı onu bozdun, bozan sen oldun, mızıkçılık yapan sen oldun. Ne olur böyle bir şey olursa? Yani, şeyi s bahsettin zaten dedin ki "Bir daha belki beni çağırmazlar. O teklif gelmez." Eee, ya o teklif gelmezse ne olur? Senin burada aslında korkutan şey yalnız kalmak mı temelinde? Sence nedir seni bu kadar korkutan şey?
Hı hı. Elbette. Belki de. Ya, belki de, yani, hani, emm, şimdi göç ettik aslında başka bir ülkeye. Aslında bunu şey de belki de çok derinlemesine de inilmesi gerekiyor. Burada yeni bir çevre, eee, edindik arkadaş, eee, çevremiz var, hani, ailemizin yerine aslında onları koyduk. Yani, onlarla beraber buluşuyoruz sıklıkla. Eee, belki de onları kaybetme korkusu mu var, hani, uz eee, uzun zaman sonra, eee, kendimi güvende hissettiğim bir çevre edindim. Hani, eee, beraber, eee, keyif aldığım arkadaşlarım oldu, eee, şu anda, hani, ne mutlu bana ama hayır, eee, demek istediğim zamanlarda, işte, karşıl karşındakine hayır diyemediğim için bazen böyle ıstırap oluyor benim için o olay yani, hani, zorla, eee sonra da şey düşünüyorum, hani, "Ya, yürüyüş yapmak aslında sağlığa, eee, çok faydalı, hani, kendini zorla da çık." hani, sanki kendim için de yapıyormuşum gibi. Kendimi evet, ikna etmeye çalışıyorum. Hani, bunu, eee, ne zaman, e, bu, eee, değiştirmem gereken bir, eee, durum oldu benim için? Aslında çıkar şey, eee, kızıma ve eşime, eee, bunu, eee, yapmaya çalıştıktan sonra, yani, baktım ki artık bu benden çıktı, eee, onları da, eee, etkilemeye çalışıyorum. Eee, o yüzden dedim ki bu, ııı, çok emm, hani, sakıncalı bir şey olmaya başladı yani, hani, değersiz mi hissediyorum ki, yani, onları da değersiz hissettireceğim böyle yaparak, hani, bir değişimi değişime gitmem gerekiyor, eee, işte bu noktada, ımm, artık, ııı, zor bir durumda olduğumu anladım ve, e, değişmem gerektiğini düşündüm.
Evet. Tabii ki. Evet. Hı hı. Hı hı. İkna etmeye çalışıyorsun. Tamam. Hı hı. Elbette. Kesinlikle. Yani burada anlattığın kadarıyla aslında, eee, böyle hissetmekte çok haklısın. Bu bir savunma mekanizması çünkü senin de dediğin gibi başka bir ülkeye göç etmişsin ve kendine bir arkadaş çevresi bulmuşsun. Birçok insan yalnızlıktan şikâyet ederken göç sonrası, sen böyle aslında şanslı sayılabilecek bir gru azınlık içerisinde kendine bir çevre edinmişsin ve o insanları kaybetmemek için kendi sınırlarından sürekli ödün veriyorsun. Yani, o insanlara hayır dememek adına da aslında şu göz önünde bulundurabilirsin. Evet, yani, böyle düşünmen tabii ki ç çok nazikçe ama bir yandan senin sınırların, bedensel sınırların yani yorulduğun zaman hayır diyebilme, senin kendi çocuğunun sınırları, eşinin aile olarak Emm, yani, her zaman evet demekle aslında birini hayatında tutacağın garantilenmez. Yani, şöyle ki ilişkiler, eee, birinin bir tarafının sürekli her şeye evet demesiyle uzun ve sağlıklı sürer diye bir bilgi olmadığı için dolayısıyla, eee, aslında sağlıklı ilişkiler zaman zaman 2 tarafın da önceliklerinin eşit olarak değerlendirilip orta yol bulunduğu ilişkilerdir diyebiliriz. Şöyle ki yani yeri gelir tabii ki şimdi bu hayır demekte hiçbir sıkıntı yok. Yani, nasıl evet bir alternatifse hayır da bir alternatif ama burada şeye dikkat edebilirsin, onu tavsiye edebilirim sana. Nasıl hayır dediğin, üslup ve tavır burada çok önemli. Yani, a e bu kaygıları da güttüğün için söylüyorum. Şimdi arkadaşın sana "Hadi, yürüyüşe çıkalım." dediğinde şunu dersen yani, "Ya, inan çok bacaklarım ağrıyor ya, bugün hiç yürüyecek hâlim yok, başım da ağrıyor, yürüyüş yapmayalım da yarın onun yerine bir sabah kahvesi içelim mi şurada?" gibi. Yani, hem o istemediğin şeyi kendi sınırlarını zorlayıp kendini dâhil etmeme ama o sosyal iletişim kapısını da kapatmamak adına senin de keyif alabileceğin, onun da belki keyif alabilecek başka bir ortaklık bulup alternatif üretme yoluna gidebilirsin. Hiç böyle bir şey denedin mi?
Değil mi? Doğru. Evet. Hı hı. Doğru. Elbette. Hı hı. Hımm. Haklısın. A! Tamam. Anladım. Eee, hiç denemedim ve sen anlatırken aslında, eee, bunun, e, kötü bir şey olmadığını gördüm. Yani, hani, biri bana, eee, bu şekilde, eee, hayır dese ben hiç ona güve gücenmem ya da, eee, aksine, hani, başka bir plan önermiş oldu bana, demek ki benimle buluşmak istiyor gibi anlarım. Yani sen bunu anlatınca aslında dışarıdan olarak görmüş oldum. Eee, bu, eee, kötü bir şey değil. Yaptığım hayır demek, eee, bir ilişkiyi bozmayacak a aksine, eee, hani, bir, eee, gerçekten mazeretim var yani ayaklarım ağrıyor diyebilirim o da zaten karşılığında anlayışlı bir şekilde yani arkadaşım olduğu için anlayış gösterir. E, hani, eee, bunu yapabilirim, yani, hani, ertesi gün başka bir, eee, şunu yapalım mı, eee, planıyla ilerlersem bu sefer vicdan azabı da çekmem yani, hani, reddettim ama ben ona başka bir alternatif sundum. Eee, iii, eee, ı hoşgörülü oldum aslında bir yandan da. Eee, ay, bu çok, eee, güzel bir fikir. Ben çok beğendim bunu. Eee, günlük ha hayatımda, eee, gerçekten, eee, kullanacağım. Çok teşekkür ederim.
Tabii. Harika. Evet. Kesinlikle. Evet. Rica ederim. Yani ç burada çünkü şöyle bir şey var. Şimdi, senin temel kaygın o teklifin sana bir daha gelmemesi, o arkadaşlığın zedelenmesi, ya, şimdi bunu böyle söylediğinde burada şey mesajı var: Yani, "Ben şu an gelemiyorum. Bunun sebebi seninle görüşmemek istememem kesinlikle değil. Hatta ben, yani, şu fiziksel koşullarımdan dolayı gelemiyorum ama seninle görüşmek çok istiyorum. Bunun için ilk imkânım, ilk müsaitliğim, hemen ilk fırsatta; bak, başka bir şey planlamaya çalışıyorum." var. Dolayısıyla yani bu şekilde alternatifle ilerlersen kendi sınırlarına da girmeden Mesela çocuğun ın işte, arkadaşının çocuğu çocuğunla oynamak istiyor. Çocuğun o zaman istemiyorsan sen beyaz yalan dediğimiz böyle ufak değiştirmeler de kullanabilirsin. Bunun hiçbir sakıncası yok. Şöyle dersin: Yani, işte, çocuğun adı neyse, ş işte, "Şu an evde kalması gerekiyor ya da, işte, evde yapılacak şöyle bir işi var, bir ödev, bir sorumluluk, evde bir meşguliyeti var. Bunu şöyle yapalım mı? Yani, hafta sonu cumartesi hava güzel olacağa benziyor. Parka götürelim mi çocukları? Parkta buluşturalım mı?" gibi. Hep bir böyle alternatifle gidersen ve bu alternatif de sana hitap eden, senin de çocuğunun da istediği, onların da uygun olduğu yani ortak, emm, çıkarlar ve ortak şeyler üzerine, emm, ya, o ortak, "evetler" üzerine kurulursa ilişkiler çok daha sağlıklı olur. Çok daha uzun vadeli, eee, ilerler. Çünkü böyle sen bir yerde artık, eee, mutlaka tıkanırsın. Sürekli, "Evet, evet, evet." diye diye, kendi sınırlarına müdahale ede ede bu sende bir yerde uzun süreli bıkkınlık ve bu iletişimdeki yük, zorunluluk olarak, eee, şey yapar, dönüşür.
Evet. Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Olabilir, evet. Hı hı. Tabii. Doğru. Maalesef. Hı hı. Doğru. Ya, eee, işte hayır dediğim zamanlarda sanki, eee, insanlarla aram, eee, daha iyi, eee, olmayacakmış gibi, eee, geliyordu. İşte, bu yüzden de biraz, eee, huzursuzluk hissediyordum. İşte, o yüzden kendi ihtiyaçlarımı da zaten, eee, yok, eee, sayıyordum ama, eee, seninle konuştuktan sonra artık tam tersi, eee, bir, eee, eee, duruş sergileyeceğim. Yani, istemediğim zaman gerçekten karşı tarafa, eee, isteme istemediğim şeklinde değil de, hani, bir bahanemi sunup ertesi gün, eee, baş şunu yapabiliriz diye alternatifle gideceğim. Böylelikle, eee, ilişkilerimize de gerçekten o, eee, bana sıkıntı veren durumu ortadan kaldırmış olacağım bir, eee, plan yapıp. Eee, çocuklarım içinde de gerçekten bir küçük beyaz yalanları, eee, uygulayabilirim. Seninle gerçekten bunu konuşmak çok güzel, eee, yani içimi açmak ve, eee, bunları rahatlıkla, eee, konuşabilmek benim açımdan çok sevindirici oldu. Çok teşekkür ederim verdiğin tavsiyelerde. Eee, çok faydalı oldu.
Tabii. Harika. Süper. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Eee, eminim sen burada bir denge bulacaksın. Doğru üslupla hayır demeyi kendi kendine en iyi şekilde çözeceksin. Görüşmek üzere.
İnşallah. Hoşça kal, kendine dikkat et.